Ờ, bạn ơi, thực ra là, à, gia đình mình mới chuyển tới một cái nơi ở mới á, thì ở thành phố, tức là trước đây tụi mình chỉ ở thị trấn ở cái vùng quê thôi, và mình mới, ơ, có mua một căn nhà ở trên, ơ, thành phố và gia đình mình mới chuyển về đây, và mình có rất là nhiều bỡ ngỡ. Thứ nhất là cái việc mà, ờ, ờ, cái văn hóa ở khu phố mình sống thì nó cũng chưa có hợp với ý mình á, thì mình cảm thấy là, à, rất là khó, gọi là, hòa nhập được á. Và đặc biệt là những cái tới cái việc mà tìm kiếm đường, những cái nơi mà ăn ở di chuyển này kia thì cũng mình cũng khá là bỡ ngỡ và khó khăn á. Thì không biết là bạn có những cái lời khuyên nào cho mình để mà mình có thể là tìm kiếm được những giải pháp tốt nhất để mà dễ thích nghi, dễ thích nghi nhất với cái nơi ở mới không bạn?
Ừm. Ừm. Ừm, ừm, rồi mình hiểu rồi. Ờ, đầu tiên thì mình cũng, ơ, xin được, à, chúc mừng bạn cái đã này, là mình đã được, à, chuyển đến một cái nơi ở mới là, à, một nơi, gọi là, sầm uất hơn, đúng không? Và cái điều mà khi mà mình, ờ, chuyển đến một thành phố khác thì cái việc mà khó thích nghi ấy thì đó cũng là một cái, ờ, điều rất là dễ hiểu thôi. Ờ, kiểu gì thì mình cũng sẽ, ơ, có cách để mà mình mình dần dần mình quen với cái nơi này mà, đúng không bạn? Thì, à, à, mình rất là muốn thêm nghe bạn, à, chia sẻ cụ thể hơn một chút, để mình có thể hiểu rõ hơn nữa được không? Là bạn đã chuyển đến đây được, ờ, bao lâu rồi?
Đúng rồi bạn, cảm ơn bạn nhá! Ừm. Đúng rồi, mình cũng hy vọng là vậy. Được bạn. À, thì thực thực ra là mình mới chuyển đến đây khoảng, à, khoảng được khoảng hơn hai tuần thôi bạn ạ. Và mọi thứ nó cũng đang khá là mới mẻ, tại vì cái thời gian đầu thì cũng làm khá là nhiều thứ, chuyển đồ đạc này kia và mình cảm thấy là cũng khá là mệt. Và, ờ, trong khoảng, ờ, gần hai, ơ trong khoảng hơn hai tuần trở lại đây thì tụi mình cũng cả hai vợ chồng với lại con cái cũng, a, thăm thú một số nơi, nhưng mà thực ra là cũng chưa biết được nhiều lắm bạn ạ.
À, rất là mới. Ừm, ừm. Ừm, ừm, rồi, mình hiểu rồi. Có nghĩa rằng là bạn, à, chuyển đến đó là chuyển cả gia đình bạn, đúng không? Là có vợ chồng và và có con nữa thôi, đúng không? Có bố mẹ hay là, à, còn ai nữa không bạn?
Ừm. Ờ. Thì thực ra là chỉ có hai vợ chồng với lại 2 đứa con thôi bạn ạ. Tại vì là, ờ, bố mẹ mình thì vẫn ở ngoài quê và, ờ, cái việc mà mình chuyển lên thành phố là cũng là phải cũng tùy thuộc vào nhu cầu công việc của mình. Tại vì, ờ, công việc của mình thì làm ở thành phố á, và con cái của mình thì cũng, ờ, giống như kiểu là, ờ, cũng muốn là có một cái môi trường học tập tốt hơn, và mình đã quyết định là ờ, quyết định là rời ra thành phố để mà làm việc và cũng, ờ, cả nhà cùng đi luôn đó bạn.
À, ờ. Đi học, đúng không? Ừm. Ừm, ừm, rồi, mình hiểu rồi. Ờ, vậy thì mục tiêu chính của bạn bây giờ là, ừm, gì này, khi mà mới chuyển đến đây này? Là bạn, à, bây giờ bạn đang muốn là kết bạn này, hay là như lúc nãy bạn nói là bạn cũng chưa có thông thuộc về đường sá lắm á, tức là bạn đang muốn tìm về, à, gọi là, địa lý này, hay là có muốn kết bạn hay là đang muốn tìm công việc chẳng hạn?
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Nói chung là công việc của mình thì, ờ, cái chỗ ở của mình thì cũng, ờ, cũng cũng không được gần công việc của mình lắm, nói chung là cũng chạy xe xe máy khoảng, ờ, nửa tiếng. Thì, ờ, nói chung là cái vấn đề chạy thành phố như vậy thì nó cũng không phải là cái rào cản lớn với mình. Thì, ờ, cái mình rất là quan tâm bây giờ là cái cách làm sao mà để mà dễ hòa nhập với lại cái lối s sống chung của cái khu phố của mình á. Tức là cái hàng xóm của mình, à, thì cũng cũng nhiều thì nhiều khi là cái phong văn hóa với cái phong tục nó khác nhau và mình cũng có qua chào hỏi, thì đôi khi là một số người thì người ta cũng khá là thân thiện, cũng, ờ, muốn giúp đỡ này kia, nhưng một số người thì cũng, ờ, cảm giác là dè dặt này kia, cũng không có được, gọi là, mở lòng lắm á. Thì, ờ, mình cũng đang đang đang cũng đang bị, giống như kiểu là là, bối rối không biết cách nào để mà có thể là hòa nhập chung với lại khu xóm xóm với lại khu phố á. Và cái thứ hai nữa là cái đường xá này kia cũng là một cái mà mình cũng đang phân vân là những cái, ờ, cái điểm ăn uống, chợ búa này kia thì tìm hiểu sơ sơ nhưng mà nó cũng chưa có được có, ờ, được rõ ràng lắm á. Thì cũng muốn là có một cách nào đó để mà có thể là, ờ, ờ, dễ dàng mình thích nghi hơn đó bạn.
Ừm. Ừm. Ừm. À. Ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm, ừm. Ừm. Ừm, ừm, rồi, mình hiểu rồi. Tức là bây giờ bạn đang, a, muốn rằng là sẽ đầu tiên là phải, ờ, gọi là, làm sao để mà thân thiết được với những cái người xung quanh cái đã, đúng không? Rồi bắt đầu quen thuộc với cái môi trường mới như thế này này, và cũng như là quen thuộc với cái cách sinh hoạt mới như là, ờ, chợ, rồi đường xá, rồi, à, à, các cái kiểu, đúng không? Ờ, thế thì, ờ, ờ, bạn, ờ, có cảm thấy rằng là, ờ, cái vấn đề là bạn có thấy thoải mái khi mà bạn ra bạn đi gặp người mới không? Hay là khi mà gặp người mới thì bạn hay có cái điều gì đó bạn lo lắng không này, ờ, như là lo là họ không chấp nhận hay là bạn sợ là, à, không có muốn, a, mở lời để kết bạn hay là như thế nào?
Ừm. Ờ. Ừm. Ừ, thì thực ra là mình cũng, ơ, ờ, mình cũng, ơ, đã có tìm hiểu một số, tức là cái cái anh hàng xóm mình thì mình cũng có nói chuyện rồi, thì anh ấy cũng rất là thoải mái. Tức là bên nhà mình thì có hai hai nhà hai bên ấy, thì có một cái anh đối diện thì anh cũng cũng cảm giác là anh ấy cũng chưa có gần gũi lắm á, thì mình cũng, à, đang phân vân là không biết là cái ý anh như thế nào. Tại vì hôm bữa là tụi mình dọn đồ về tụi mình dọn đồ về xong là, ờ, nhiều khi là anh ấy để đồ ở trước cái cái cái cái ngõ hẻm nhà mình á, đối diện sang nhà mình. Thì đổ để để đồ của anh ấy hơi cao, thì mình có nhắc nhở anh ấy là "Anh để thấp xuống một chút có được không?" Thì để nó ảnh hưởng đến cái tầm nhìn của cái cửa của mình á. Thì anh ấy có vẻ là khó chịu rồi này ra mặt, rồi thì thì anh ấy nói là "Ờ, cái đồ nhà tôi, tôi để bên đất nhà tôi" này kia, "Tôi thích làm gì thì tôi làm." Chứ thì nhiều khi mình là người mới tới thì đôi khi mình lại cảm thấy là, à, cái cái kiểu là không được thân thiện lắm hay sao á. Tại mặc mặc dù là mình đã đã nói chuyện rất là nhẹ nhàng nhá, thì, à, nhưng mà một số những cái anh khác, anh chị khác ở bên cạnh thì thấy là cũng rất là thoải mái và thân thiện. Thì, ừm, cũng đang là, ờ, không biết là cái văn hóa khu này như thế nào, thì chắc là mình phải tìm hiểu thêm thôi.
Ừm. Ừm. <laughs> Ừm. Ừm. À. Ừm, ừm, ừm. Ờ, đúng rồi. Ừm. Rất thoải mái, đúng không? À. Đúng rồi. Ờ, về cái điều này thì đúng là phải sẽ phải có thêm thời gian để mà tìm hiểu bạn ạ. Còn, à, cái việc mà hàng xóm thì thực sự là mỗi người mà mỗi tính mà, có thể là người này người kia, thì, ờ, cũng có người dễ tính thì cũng có người là có vẻ như là khó tính. Giống như, kiểu như là, khi mà có mà người mới đến thì người ta thường hay là có cái kiểu là, ờ, hơi, a, ca kiểu như là mình là mình là người cũ ấy, thì người ta hơi kiêu kiêu một tí chẳng hạn, đúng hông bạn? Không biết là bạn đã nghe cái câu mà người ta hay bảo rằng là, ờ, cứ "ma cũ hay bắt nạt ma mới" đấy, đó, thế thì có thể do <laughs> thì cái
Ừm. Ừm. Chắc ừ, chắc là vậy qua. À, đúng rồi. Hình như hình như là mình cũng mình cũng bị ảnh hưởng bởi cái vấn đề đó đó. Tại vì, ờ, cũng có người này người kia, mình cũng đồng ý với bạn, nhưng mà, ờ, không biết là có cái cách nào đó để mà mình dễ dàng hòa nhập, ừm, nhất khi mà mình chuyển tới một cái khu phố mới như thế này? Thì hy vọng là mình sẽ có những cái lời khuyên của bạn cho những vấn đề đó.
Ừm. Ừm. Ừm, ừm, rồi, mình hiểu rồi. Nhưng mà trước tiên ấy thì, à, khi mà bắt đầu đến cái, ơ, thành phố mới, cũng ư là cũng như là chuyển nhà mới như thế này ấy, thì là, ờ, bạn cũng phải là cần có xây dựng cho mình được một cái thói quen hàng ngày cái đã. Thì, ờ, không biết là bạn đã có cái lịch sinh hoạt, à, nó được, ờ, hợp lý chưa?
Ừm. À, thì thực ra là, ờ, ừm, gia đình mình thì vẫn có một cái thói quen từ trước giờ thì mình vẫn mang nguyên cái thói quen, ưm, cũ ngày xưa mình, ờ, áp dụng ở đây, tức là vấn đề dậy sớm buổi sáng này kia thì đi theo công việc, các kiểu, thì nó cũng đã định hình sẵn trong gia đình mình thôi. Còn, ờ, thì không biết là ở cái khu phố thì, ờ, mình thấy là nó áp dụng vào cái khu phố mình thấy nó vẫn là cũng thoải mái và cũng dễ áp dụng thôi, nó không có vấn đề gì cả. Thì cái việc mà cái thói quen sinh hoạt ấy, ví dụ như là buổi sáng dậy, à, để chuẩn bị con cái đi học, có thể là tập thể dục nhẹ, thì tại vì gần nhà mình thì cũng khu cũng có cũng có một cái bãi đất trống, có một cái công viên nhỏ thì cũng tập thể dục buổi sáng rồi về. Những cái sinh hoạt hằng ngày bình thường thì nó vẫn ra vẫn diễn ra đều đặn như như những thói quen bình thường mà mình đã làm ở cái khu vực trước đó thôi. Còn cái vấn đề buổi ừm, buổi chiều đi chợ búa này kia thì cũng không vấn đề gì, chỉ có cái là cái vấn đề chợ thì nó cũng đang hơi xa, thì có thể là mình chưa có tìm hiểu lắm những khu vực gần xung quanh, thì có thể là nó sẽ phải mất thời gian để mình kiếm lại đó bạn.
Ừm. Ừm. Ừm, tức là kh không ờ, không gặp vấn đề gì hết, đúng không? Ừm. Ừm. Ừm, ừm, rồi, mình hiểu rồi. Vậy thì, ờ, về cơ bản là cái sinh hoạt là nó cũng không có cái vấn đề gì, đúng không? Chỉ là, à, cái điều mà, gọi là, cảm thấy là hơi hơi lấn cấn một chút, đó chính là về những cái mối quan hệ về xung quanh khi mà mình là người mới đến mà, thì là cũng thường là hay e ngại, đúng không bạn? Thì không sao hết, thì, à, điều đầu tiên ấy thì mình thấy rằng là thường là khi mà đến một cái khu phố mới như thế này ấy thì, ờ, ừm, ờ, thứ nhất là cũng, ơ, gọi là, có những cái người này người kia. Thì cái bạn kia ấy, thì không biết là cái lứa tuổi của b của của cái người mà hay khó tính như thế thì có thể là, à, chắc là họ cũng, ơ, ở một cái lứa tuổi là chắc là không có hơn bạn nhiều, đúng không?
Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ờ, ờ, thì thực ra là cái đồng chí đó cũng lớn tuổi hơn mình. Tự nhiên ý là mình cũng chưa có thời gian, nhưng mà mình có hỏi một số cái người xung quanh ấy thì người ta nói là ông đó cũng kiểu, anh ấy cũng hơi khó tính một tí á, anh ấy cũng lớn tuổi hơn á. Thì với lại anh ấy là dân bản địa, tức là gia đình có có n có cái truyền thống ở đây lâu rồi, mấy đời ở cái khu phố ở cái hẻm đó rồi đó, thì, kiểu là, cái cái tính anh cách anh ấy cũng, kiểu, hơi ta đây một tí, nhưng mà thực ra là mình cũng không có quan tâm lắm. Thì vấn đề, gọi là, cãi vã này kia thì, ờ, cũng, ờ, là cái vấn đề thưởng ngày trong cuộc sống thôi nhưng mà mình cũng đang phân vân là không biết là c có cách nào đó để dễ hòa đồng nhất khi mà mình chuyển về những cái khu phố như thế mới như thế này không? Hay là có cái mẹo nào đó để mà mình dễ dàng mà làm quen với tất cả mọi người được không thôi?
Ừm. À, ừm. À! À. Ờ, đúng rồi. Ừm. Ừm, ừm, đúng rồi, đúng rồi. Ờ, ở trong cái khu phố của bạn thì có lẽ là cũng sẽ có những cái cuộc họp của tổ dân phố, đúng không? Thì ờ, ờ, khi mà mới đến thì bạn cũng cố gắng là bạn tham gia thật là đầy đủ này. Thì khi mà đến, khi mà cái buổi mà mới mà mình tham gia ấy mà lúc mà có đầy đủ mọi người chẳng hạn thì bạn có thể là giới thiệu một cách thân thiện hơn này, làm quen với mọi người này, hoặc là, ờ, cái điều mà bạn có thể rằng là, ờ, mua một cái món quà để mà có thể dành tặng cho cả khu phố đấy chẳng hạn. Đấy, một cái phần quà nhỏ thôi như là cái quà quê từ bạn đem lên ấy. Thì mình nghĩ rằng là với cái lời chào như thế này thì, ờ, có lẽ là cũng sẽ rất là dễ để cho bạn là có thể là, à, bắt đầu là, à, nói chuyện này, cũng như là dễ làm quen được với mọi người hơn, đúng không bạn? Bạn thấy điều này nó có phù hợp không?
Ờ, đúng rồi. Ừm. Cũng hay đó. À, đúng rồi, đấy. Ừm, ừm. Ừm. À, mình thấy là cũng hay đó, tại vì, à, thực ra là mình cũng, ơ, ờ, đang, gọi là, phân vân thôi. Nhưng mà thực ra là mình thấy cách của bạn cũng khá là hay nữa, tại vì á mình cũng chưa có thời gian để mình đi tham gia những cái cuộc họp ở khu phố, hay là tham gia những cái đoàn thể ở cái khu phố. Nhưng nói chung là mình nghĩ là những cái những cái cuộc họp hay là có cái cái cuộc gặp khu phố như vậy nó khá là quan trọng để mà mình giới thiệu là, à, ờ, mình là người mới về đây và cũng nhờ sự hỗ trợ của khu phố này kia. Hay là có những cái hoạt động nào ở trong đội, hay là trong đoàn hay là trong Đảng, hay là ví dụ như cái hoạt động ở khu phố thì có thể là mình cũng tham gia với mọi người để mà, giống kiểu là, gắn kết xóm làng hơn. Và, à, mình cũng rất là tâm đắc ý của bạn để mình sẽ thử xem như thế nào nha, tức là có thể là mình sẽ, ờ, giống kiểu, tổ chức ăn uống gì đó, có thể mời hàng xóm này kia, đúng không? Có quà quê này kia thì, giống kiểu là, mình sẽ mở lòng hơn và có thể là sẽ mọi người sẽ dễ dàng đón nhận và có thể là thấu hiểu nhau hơn. Thì mình rất là cảm ơn bạn, mình sẽ thử áp dụng xem như nào nhá.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, ừm, à, thực sự thì cũng không cần thiết phải là mở một cái tiệc lớn hay là ăn uống gì đó lớn đâu, chỉ cần ăn nhẹ thôi là cũng đã được rồi, đúng không bạn? Ờ, và bạn có thể là tích cực tham gia những cái hoạt động chung như là sinh hoạt, ví dụ như là cùng đi thể dục thể thao với mọi người thì bạn cũng có thể là rủ hoặc là rủ cả cái bác hàng xóm kia đi chung chẳng hạn này. Hoặc là những cái lúc mà bạn đi chợ ấy thì bạn cũng có thể là, ờ, cùng đi cùng mà mình là người mới mà thì mình cũng có thể là rủ đi cùng với những cái người mà xung quanh ấy, thì đặc biệt là những cái bác mà phụ nữ mà lớn tuổi ấy, thì họ thường, à, là sẽ rất là dễ. Đấy, thì bạn có thể là, ờ, bắt đầu tiếp cận từ những cái người như vậy ấy, thì có cái điều gì đó mà mình đang còn chưa rõ thì thì, ờ, bao thì bạn có thể là hỏi thì người ta cũng sẽ là sẽ nói cho bạn thôi, ví dụ về những cái thói quen ở những cái khu phố đó chẳng hạn hay là về cái tính cách những cái mọi người xung quanh ấy. Thì bạn cứ từ từ, bạn dần dần, bạn tìm hiểu từ từ thôi, thì mình cũng không nên là quá vội vàng, đúng không? Và là mình cứ từ từ mình quan sát tỉ mỉ, mình để ý rồi sau đó rồi ừm, rồi sau đó rồi mình, ờ, ờ, dần dần rồi mình tiến tới thôi, thì mình nghĩ rằng là, ờ, cái điều này nó cũng sẽ không khó đối với bạn, đúng không?
Ừm. Nhẹ nhàng thôi, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Ừ, ừ. Ừ, ừm. À, mình hiểu. Ừ, ừm. Ừm, thì thực ra là mình khi mình cũng a, thực ra mình cũng mới chuyển về đây cho nên mình chưa có thời gian để mà mình tìm hiểu sâu xa về cái đó. Thế nhưng mà qua cái gợi ý, cái góp ý, cái lời khuyên của bạn thì mình thấy là nó cũng khá là hữu ích đấy. Tại vì đôi khi những cái người bản địa ở đấy người ta thứ nhất là người ta rành về đường, với thứ hai, đường xá này kia hoặc là người ta biết những cái nơi nào mà bán những cái đồ cần thiết đối với mình á, thì có thể là người ta sẽ góp ý, người ta khuyên mình nên đến những cái địa địa điểm nào, và đặc biệt là có thể là biết được tính cách của người này người kia để mà, giống kiểu, mình, ờ, đưa ra những cách đối nhân xử thế ứng xử nào cho nó hợp lý trong cái khu xóm. Ờ, thì mình, à, rất là cảm ơn bạn vì những cái lời khuyên rất là hữu ích không ngày hôm nay nha. Mình sẽ cố gắng để mình áp dụng thử xem nào. Tại vì cái thời gian nó cũng chưa có cho nên là mình cũng sẽ cố gắng trong một vài ngày tới mình sẽ thử áp dụng cái phương pháp của bạn xem sao. Hi vọng là mọi thứ sẽ tốt nhé bạn. Cảm ơn bạn.
Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, ừm. Ừm, ừm. Ừm, ừm, không có gì đâu bạn nha. Mình chúc cho bạn là sẽ sớm hòa nhập được với mọi người nha.
Ô kê bạn.